Mh-mh. Sì, sì, sì, esatto, esatto. Mh-mh.
Ecco, che loro si buttano si lanciano in queste cose un po' più eh, eh.
<chuckles> Più coraggioso, okay. <chuckles>
cose diverse. Satt Che ci sta dai, ci sta. Anche tutte le arancine un po' con un ripieno diverso rispetto a quello tradizionale.
Mh-mh. Mh, sì, sì, sì, sì, perché il ripieno classico è quello con piselli, no?
È quello. Alla carne, quindi tritato e piselli, o al burro, quindi è una besciamella con mozzarella e prosciutto, e basta.
Ah-ah. Ah-ah. Ah! Che buono, madonna mia, che buono. Adesso <chuckles> non vedo l'ora di organizzare un viaggio in Sicilia e provare tutte queste cose che hai detto. Sarà brevissimo, tra l'altro, guarda, brevissimo.
Eh, sì le aranci Ecco. Brava. Fantastico! Ma che bello, che invidia, dai, che be
Eh, sì, sì. Poi poi mi segno tutte le cose che che mi hai elencato guarda. <chuckles> Dai grazie mille e a presto.
Fantastico. Grazie a te, a presto.

Eccoci, Ciao, buona serata.
Buonasera a te. Allora Mh-mh. Mh-mh.
Allora, bentrovata. Che cosa di cosa parliamo? Parliamo oggi di una un argomento effettivamente che ruota attorno a quello che gli italiani probabilmente uhm, pensano, e sono più affezionati in assoluto, la i li il cibo. Insomma, noi italiani siamo effettivamente ossessionati, ehm, da da da questa cosa. E e allora anche per cultura, no, siamo dei dei cultori. Nelle nostra tradizione, nella nostra cultura, il cibo ha un peso così importante. Allora ti chiedo quale piatto <tsk> effettivamente tradizionale della tua regione, o comunque, in generale, quale piatto tradizionale ami di più e ehm, e in quali occasioni ti piace ti piace riprodurlo e ti piace mangiarlo, o anche semplicemente prepararlo?
Mh-mh. Mh-mh. Eh, sì, sì. Mh-mh. <chuckles> Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Sì, sì. Bello. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Okay, allora, mhmm, diciamo che le regioni italiane che ormai considero mie sono mhmm, <chuckles> allora, mhmm, direi il Lazio a questo punto, anche se ho vissuto un po' in Sardegna e un po' in Emilia Romagna, devo dì la verità. Qui conosco molto bene le cucine di queste regioni che ti ho elencato, molto, molto bene. Sì, esatto, esatto. Eh, eh, ti dico a verità io a Bol della cucina, mhmm, emiliana, romagnola io mi porto ancora dentro di me il ricordo del delle tagliatelle al ragù bolognese, che è davvero molto saporito e buono, molto buono. Soprattutto se si tratta di fa di tagliatelle fatte a mano col mattarello, non
Sì. Òh! Ah, fantas Fantastico, bello. Ecco Sì. Mamma mia che buone. Eh, sì. Fantastico. Sì, sì.
Sì. Il gelato. Neanche a sp neanche a precisarlo. È molto buo
Certo. No, ma infatti. Ma esatto. Sì, sì, sì, sì. E e e dis e sai e sai farle a
Mh-mh. Tutto molto buono. E tu invece hai qualche cosa?
Okay. Allora io, uhm, in realtà Eh.
<chuckles> Magari, tutto Sì. Mh-mh.
No. E non non non non riesci le le sei le sai anche fare le tagliatelle al ragù, nelle ti capita?